ค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมวก
สวัสดีครับคุณเฮาส์ สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ ครับ คุณเฮาส์
ค่ะ วันนี้เป็นยังไง? ค่ะ วันนี้คุณบอกเป็นยังไงบ้างคะ?
อ้าว วันนี้ก็ฝนตกตอนเช้าครับผม แล้วก็ตกอีกทีหนึ่งตอนประมาณช่วงเย็น ๆ อากาศจากร้อน ๆ ก็เย็นขึ้นครับผม วันนี้ก็ถือว่าแฮปปีในระดับหนึ่ง อากาศไม่ร้อนมาก แล้วคุณเฮาส์เป็นยังไงบ้างครับ? ที่บ้านอากาศดีไหมครับตรงนี้?
อืม อืม ดีค่ะ สบาย ใช่
อา ครับ ดี สบาย นี่หมายถึงมัน มันร้อน หรือว่ามัน
ใช่ค่ะ ก็ ใช่ ๆ ๆ ไม่ ไม่ค่อยร้อนมากค่ะ วันนี้ฝนตกด้วยค่ะ ใช่ ๆ อากาศดี ค่อนข้างที่จะดีนิดหนึ่งค่ะ เพราะว่าฝนไม่ตกด้วย ฝนได้ตก ได้ตกด้วยค่ะ ได้ตก <chuckles> ไม่ใช่ไม่ตก ได้ตกด้วย วันนี้ ได้ตก ๆ ค่ะ ใช่ ๆ ๆ ค่ะ อย่างเงี้ย วันเนี้ย หมวก บ้านจะมาชวนคุณหมวกคุยเกี่ยวกับเรื่องแบบ อ เบื่อ ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ ไม่ทราบว่าแบบคุณหมวก แบบว่ามีวิธีการจัดการกับความรู้สึกเบื่อในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ?
อา ครับผม อ๋อ ครับ อืม ครับผม ฝนไม่ตก อ๋อ ได้ตก อ๋อ โอเคครับ อา ครับผม อา อา ครับผม อา ความรู้สึกเบื่อของผม ใช่ไหมครับ? ถ้าให้เล่าเลย เดี๋ยวนะมันก็มีหลายเหตุการณ์ หลายสถานที่ เล่าสถานที่ไหนก่อนดีนะ? น่าจะเป็น เอาเป็นที่ทำงานแล้วกันครับผม อา ในสมัยก่อนน่ะ ก็คือผมอะจะต้องทำงานแบบว่าเป็นทีม นั่งกันเป็นโต๊ะ เป็นแก๊ง เป็น the เป็น group อะไรอย่างงี้ อา
อา ค่ะ อืม ค่ะ
ทีเนี้ยมันก็ทุกองค์กร มันก็จะมีทั้งคนดีและคนก็ไม่ดี ใช่ไหมครับ คุณเฮาส์

อืม ก็คือคุยแต่เฉพาะเรื่องที่จำเป็น เรื่องงานหรือว่าเรื่องที่แบบว่าต้องคุยจริง ๆ ถึงคุย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอื่น ก็คือ ignore ไปเลย ไม่คุยเลย เป็นอากาศธาตุไปเลยใช่ไหมครับ?
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ จะแบบใช้วิธีนั้นมากกว่า เพราะว่าก็ไม่อยากปะทะ หรือแบบไปนั่งเถียงกัน อะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะ ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลย ใช่ค่ะ
อา อืม ๆ ๆ พอเข้าใจได้อยู่ครับ ก็คุณเฮาส์ก็ สไตล์คล้าย ๆ ผมเนี่ยแหละ แต่ผมจะเลือกที่จะแบบว่าย้ายมาอยู่สถานที่สถานที่หนึ่งเลย เพื่อที่แบบว่าจะไม่เจอคน ส ประเภทนี้ ในช่วงเวลาที่เราทำงาน ประมาณนั้นครับ <laughs> อา ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีครับตรงนี้ อา แล้วตรงเนี้ย คุณเฮาส์อะเคยมีช่วง ช่วงไหนไหมครับ ที่แบบรู้สึกเบื่อจนอยาก จนแบบคุณเฮาส์อะอยากเริ่มลองทำอะไรใหม่ ๆ ให้รู้สึกดีขึ้น มีช่วงเวลาไหนบ้างไหมครับ?
อืม อืม ใช่ จริง
ช่วงเลิกงาน ช่วงวันจันทร์ อะไรประมาณเนี้ย อา
จริง ๆ แล้วมันเหมือน มันเหมือนแบบจะเบื่ออะไรเดิม ๆ อะค่ะ พอเบื่อแบบ อ เดิม ๆ อย่างเงี้ย ก็จะแบบพยายามแบบไปหาเกมใหม่ ๆ เล่นนะคะ อย่างตอนเนี้ย ตอนเนี้ยก็เบื่อเกมที่เล่นอยู่ ก็แบบมีดู ๆ เกี่ยวกับที่แบบเกมแบบโปเกมอนที่มันเป็นการ์ดอะค่ะ ก็ ใช่ เริ่ม ๆ ดูอยู่ แต่ ใช่ ๆ เห็นเพื่อนน่ะเล่นอยู่ค่ะ แล้วก็ถามเพื่อนค่ะว่า "เอ่อ มันสนุกไหม?" เพื่อนก็บอก "เออ สนุกสายฟรีเล่นได้ไม่ต้องเติมเยอะก็เล่นได้" แต่ก็แบบกำลังชั่งใจอยู่ เพราะเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกแบบประมาณว่า มันเป็นแบบเกมที่แบบสำหรับเติมเงิน อะไรอย่างเงี้ย ถ้าแบบ เหมือนแบบเป็นแบบแพตช์ ๆ ไปเรื่อย ๆ ยังไงมันก็ต้องเติมอยู่ดี ก็กำลังชั่งใจอยู่ ว่า จะเล่นดีไม่เล่นดีค่ะ ก็จะ ม เหมือนหาเกมใหม่เล่น ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่า เขาบอกว่าสายฟรีก็เล่นได้
อา ครับ อ๋อ โปเกมอน อา ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ อา ครับ มันมีสุ่มกาชาหรือเปล่าครับคุณเฮาส์? มันมี อ๋อ ถ้ามี ถ้ามีผมคิดว่ามันน่าจะเป็น Pay to win นะครับตรงนี้ อะ
อ๋อ ใช่ไหมคะ ก็เลยแบบ ใช่ ก็เลยแบบกำลังดู ๆ อยู่ค่ะ
อ๋อ ครับผม เพราะว่ามี โปเกมอนน่ะ
ใช่ จะพยายามแบบหาเกมใหม่เล่น อะไรแบบประมาณเนี้ยค่ะ
อ๋อ ครับผม ก็ตรงนี้สุดท้ายแล้วต้องขอบคุณคุณเฮาส์มาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ในส่วนของประสบการณ์การจัดการความรู้สึกเบื่อในชีวิตประจำวัน ว่าแบบคุณเฮ้าส์มีวิธีการจัดการอย่างไรบ้าง ให้เราแบบว่าจัดการกับ กับความเบื่อตรงนี้ได้นะครับ ยินดีมาก ๆ เลย ได้ไอเดียดี ๆ ในวันนี้ครับคุณเฮาส์ อา
อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ ขอบคุณคุณหมวกค่ะที่แบบมาแชร์แบบประสบการณ์เกี่ยวกับที่ทำงานให้ฟัง ก็เดี๋ยวถ้าแบบเฮาส์ เฮาส์เจอแบบนี้ เดี๋ยว อ อาจจะแบบยืมวิธีไปปรับใช้ บ้าง ค่ะ
เช่นกันเลยครับผม อา ยินดีมากครับ ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ